うん、でもね、こんなにあって使わない物を置いといても、仕方ないじゃないじゃないですか。す
ま、そうですね。
うーん、それなのに、この、捨てられないところ。もうこれが、どうしたらいいか分からないんですよ。
あ、うん。 多分、あの、貰ったものを捨てられないっていうのはなんとなく、あの、感情的に分かりますよ。あの、せっかく貰ってきたのに、ね、あの、メルカリに出すなり、が、粗大ごみに出すなりしたらなんか、ちょっとなんか、貰ってこなきゃよかったじゃんっていう風に、落ち込みますよね。うん、うん。
<laughs> そう、ね、そうなんで、折角頂いたものだしって、使うって言ったしなとかって思っちゃうし。そうなると、え、ますます <chuckles> 捨てられなくとか、手を離せなくなってしまう。で、ますます ってしまう。はい。
うん。 うーん、うん。 そうですよね。 でも、お話聞いてて、多分他の物もっていう、おっしゃってましたけど、一番多分そういう電化製品とか、あと、ええ、か家具とかももしかしてもらっちゃってます？
紙ですか？
あ、家具